Halo selamat siang.
Selamat siang Mbaknya, aku di sini masih pagi.
Wah, sudah sarapan?
Mmm. Belum sih aku kalau pagi tuh, eee, biasanya, malah justru kayak gosok gigi dulu gitu ya, eee, m minum, eee, apa terus, eee, ya dadah-dadahan ama anak-anak lah, anak-anak kan sekolah, kan dianterin sama bapaknya jadi aku inilah, paling enggak aku, cium mereka lah gitu ya, pamit gitu. Terus udah gitu aku pikir, "Ah aku pengen ngobrol nih." Gitu kan, aku pikir, "Ah mungkin ada nih sahabat-sahabat yang, eee, apa lagi online juga, jadi bisa berbincang-bincang." Gitu, ngobrol-ngobrol dikit. Mhm, ini kita ngobrolin apa nih? Mungkin yang deket-deket sama kita kali ya?
Mhm. Oh iya. Mhm. Mhm. Kegiat Ya. Oke boleh. Bisa Kak, mau Mmm, kalau tentang hobi gitu gi tentang ho
Yang ringan-ringan? Iya boleh boleh apa nih yang kita mau ngomongin tentang hobi nih?
Mmm, pernah nggak sih Kakak itu mengalami hal di pana Kakak tuh punya hobi tapi orang lain itu kayak nggak suka, diejek gitu kayak meremehkan gitu? Pernah nggak di fase i boleh diceri
Mhm. Eee, ada, mhm mhm, mmm, misalkan, eee, kayak apa sih, eee, sebenarnya baru-baru aja sih ini aku punya hobi misalkan mulai kayak foto-foto, karena aku kan cari bahan untuk bikin apa sih, kayak konten gitu kan. Nah terus ya aku jadi agak sedikit di yah dilihatin aneh gitu loh kayak ama anggota keluarga juga gitu ya, anak-anak mungkin agak kurang ya, tapi misalnya pa pasangan aku juga maksudnya kayak apa sih, "Kamu kok jalan gitu keluar," eee, misalkan bawa anjing gitu kan, aku foto-foto, dia tuh ngerasa seperti, "Kamu kok sibuknya ama telepon mulu sih? Ngapain sih? Apa sih?" kayak gitu loh nggak nggak nggak terlalu, didukung gitu loh. Ya sementara kan mhm?
Wah. Mmm. Mhm. Mhm. Hm Oh. Mungkin ber ya kayak, "Ih, kayak narsis banget," atau, "kamu ngapain sih harus konten?" Padahal sebenarnya dia nggak tahu kalau semisal kita tuh pengen sharing atau padahal sekarang sekarang itu kan konten itu kan bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya mungkin mereka kurang
Mungkin. Iya. Mhm. Iya gitu kan, kan aku cari punya kesibukan bener nggak? Kan s tadinya kan aku punya pekerjaan kalau aku remind sekarang masih kerja kayak aku belum, eee, apa, eee, nganggur kayak sekarang ya Kak, kan, aku justru nggak punya waktu sama sekali, eee, hobinya udah capek lah, nggak lah kerja, eee, rutinitasnya balik ke rumah, eee, makan gitu kan, eee, cu udah capek tidur gitu lagi, begitu aja gitu kan, tiap hari kan, ya ama anak-anak udah. Nah sekarang karena, eee, aku d lebih banyak waktu luang aku jadi k lebih banyak ke kayak sosial me media karena sekarang kan teknologi mendukung, ya. Jadi ya tiap kali HP gitu atau misalkan laptop aku lihat-lihat, "Eh, ada apa ya?" Ilmu pengetahuan juga sih aku nggak ngelihat cuma yang kayak, eee, apa sih, yang random misalkan yang gosip-gosip gitu ya nggak, karena ya misalkan lewat aja di beranda aku, aku baru lihat gitu kan orang-orang pada bikin film apa, nah aku pikir menarik juga ya gitu kan, kenapa aku nggak bikin?
Mhm. Mhm. Betu. M mhm. Iya. Hmm. Iya, iya bener. Mhm. Betul. Yal itu bisa jadi, apa ya, kayak buat mengabadikan momen gitu loh selain menyalurkan hobi kan juga kita bisa kesimpan kenangan itu kan dari dokumentasi gitu ya Kak kalau git
Mhm, ditambah lagi kayak latihan juga sih menurut aku ya karena kan kek ada tuh yang bagian yang misalkan aku musti bikin, eee, kayak promosiin diri aku gitu loh supaya orang tuh misalkan, eee, gabung ama aku apa gimana gitu kan. Kan depan kamera gitu kan jadi seperti latihan juga untuk kepercayaan diri, sebenarnya banyak juga sih mafaatnya kalau menurut aku ya nggak cuman kayak, oh, eee, heboh-heboh mau di, apa sih, dikenal orang gitu ya nggak juga gitu. Aku malah pilih sebenarnya jangan kasih lihat muka aku, tapi dengan, ikut itu, jadi aku lebih kayak musti percaya dia dong. Bikin foto lebih banyak ada ada segi positifnya kalau menurut aku ya, nggak cuman kayak, ya misalkan suami aku pikir, "Ih ngapain sih gitu kan, eh jijik banget sih hobinya." Gitu kan ya, eee, bikin bete mungkin menurut dia gitu kan, aku bawa-bawa telepon. Karena soalnya dia suka bilang, "Apa sih! Ich! Ach ja joh, jangan jangan jangan, nggak usah ah," ngo kayak gitu. Misalnya di jalan aku ya hal-hal biasa sih gitu nggak penting kayak misalkan bikin film kita lagi di mobil, perjalanan.
Oh. Tu. Mmm. Mhm. M Iya. Betul betul. Mhm. Mhm. Oh. Iya. Gitu ya. Hm
Mhm, gitu dia juga, "Ngapain kamu tiap kali ini," gitu, eee, "bikin filmnya?" gitu kan, yah
Heeh, oke mungkin karena belum paham aja sih mungkin nggak terbiasa dikamerain jadi, dia kayak, apa ya, kurang familiar.
Aneh gitu mungkin ya.
Kurang paham. Mungkin nanti setelah lama-lama Kakak menunjukkan keberhasilan, ketika Kakak menjadi kreator atau, eee, dapat engagement dari orang-orang mungkin nanti suaminya baru, "Wah ternyata istri aku berhasil jadi apa yang dia peng boin jati dirinya." Kayak gitu kan pasti dia dukung nanti lama-lama Kak. Kebanyakan
Mhm. Iya. Iya kayaknya gitu me jadi musti kayak apa sih kalau udah misalkan semua kebuka, mudah-mudahan gitu ya, misalkan terus ada hasilnya, kayak misalkan dalam bentuk ya uang ataupun mungkin, ya apa pun juga gitu mungkin, eee, yang ngikut pengikut itu makin banyak gitu kan jadi lebih dikenal, ya dia mungkin lebih bisa menghargain gitu kan, bisa ya kayak Mbaknya bilang gitu. Sekarang jadi kayak diketawain nah biasa kan kita gitu kan kalau, awal-awal
Tu. Mmm. Mhm. Mhm, betul uh. Mmm. Betul. Eee, disepe dulu ya. Padahal
Mhm, suka kayak diejek dulu, "Ngapain sih?" Atau kerjaan apa aja, "Ih kayak begitu emang bisa menghasilkan uang?" Tau-tau tuh orang sukses udah deh baru.
Oh. Iya, mh Baru nanti, baru diapresiasi, itu sih karena memang kadang tuh proses tuh sulit sih, karena buat dukungan seorang itu susah didapatinnya, mereka sudah menyepelekan dulu padahal ru nanti hasilnya seperti apa kayak gitu ya, mhm.
Mhm. Mhm. Iya udah kecepatan menghakimin ya, kalau Mbaknya gimana? Pernah gak gitu hobi yang diejek orang lain?
Aduh. Pernah sih Kak, karena aku itu sebutannya nih wibu, tahu nggak? Yang suka anime Jepang kayak gitu loh. Aku itu kan suka banget, eee, pakai kostum dan aku tampil ke event gitu kan kayak cosplayer gitu Kak. Jadi aku suka, skot pang tuh atau kostum anime yang aku suka, nah itu beberapa teman aku tuh, eee, mungkin agak ngejek gitu loh, jadi kan kayak, <swallows> kalau di Indonesia tuh terkenalnya kayak gitu tuh wibu, kayak gitu bau bawanglah, apalah, kayak gitu jadi kek, kenapa sih, ini kan hobi aku, ini kesukaan aku kenapa kalian, eee, menyepelekan itu gitu loh, kan kesukaan orang beda-beda. Kayak contohnya orang suka K-pop ya kan, s K-pop, suka barat, ya itu mereka punya, eee, kesenangan sendiri untuk menyukai hal-hal itu. Nah mhm, dulu waktu aku ikut event-event kayak gitu, aku sempet tuh diejekin kayak, "Ih kamu tuh suka anime ya?" kayak gitu apa, diomongin yang nggak-nggak lah padahal sebenarnya, aku ikut event itu, ketika aku menang aku itu dapat ini hadiah, dapat uang, dapat bahan kayak gitu loh, jadi mereka tuh, sudah menyepelekan dulu padahal sebenarnya jalur hobi pun tuh juga bisa menghasilkan gitu loh. Sama se Kakak awalnya diejek ya, disepelekan padahal <swallows> sebenarnya ya, itu tuh benar-benar menghasilkan, benar-benar menguntungkan buat kita, ya waktu perasaannya jek ya pasti ya sedih, tapi ya, ya udahlah bodo amat, yang penting aku sukses sama hobi aku, aku seneng sama hobi aku gitu sih.
Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Oh, iya iya, oh, lucu, heeh heeh heeh, imut imut, heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh. Iya. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Iya. Mhm. Iya iya iya. Iya iya. Mhm mhm. Oh bagus ya mmm, eee, Mbaknya konsisten ya gitu ya, kalau aku juga kan kadang-kadang jadinya kayak seperti apa sih, eee, ya udah entar, eee, bikin filmnya nanti aja gitu, nggak usah terlalu banyak ngomong lah gitu, kalau misalnya bilang ama anak-anak, eee, apa, nggak usah terlalu banyak c cerita gitu loh ama bap bapak kamu, yang kadang nanti dia pikir apa sih, seharian apa ngapain, karena ya, eee, aku berusaha semua dong eee i ini nih ya, maksud apa di di kerjai tetap dikerjain lah gitu tanggung jawab aku, tapi begitu misalkan dia ada di rumah, aku jadi kayak orang stres gitu jadinya gitu loh. Aku jadi kayak nggak bisa, eee, ya yang ngerjainnya, apa, kayak jawab-jawab orang, eee, komentar, kan kita juga musti, eee, kayak interaktif gitu kan.
Mhm mhm. Mhm. Malah jadi mmm, Kak. Iya. Aduh ih.
Karena dianya udah kayak udah bete duluan, memang pake tele eee, pegang telfon lagi gitu.
Makanya. Semoga nanti ke depannya suaminya mendukung ya Kak dengan hobinya, dengan inim makan sedikit-sedikit mungkin diajak, ayo kita foto bareng, ayo kita bikin video bareng, mungkin bisa itu Kak pendekatan dengan cara seperti itu. Jadi biar mungkin di mmm, biar paham gitu loh.
Mhm, ya mudah-mudahan. Heeh. Nyam me mungkin, heeh. Iya aku berusaha jelasin sih gitu maksudnya kayak misalkan ada a beberapa filmnya gitu kan, aku jadi belajar juga ya, eee, karena aku kan generasinya udah nggak kayak anak-anak aku yang masih canggih-canggih dengan teknologi sekarang, kayak misalkan penggunaan CapCut atau yang lain-lain gitu kan ya, eee, ChatGPT gitu aku mulai kayak make juga gitu misalkan, eee, karena aku pikir juga pertama juga aku nggak pernah make, terus aku pikir-pikir, iya kalau ada, eee, apa yang bisa mempermudah kita, gitu ya, bukan sampai seka khali kita nggak pakai otak kita, walaupun aku nanya misalkan dari ChatGPT tapi kan aku juga, eee, apa sih, eee, juga baca juga gitu loh, maksudnya apa sih, koreksi gitu nggak la cuma nelan bulat-bulat kalau aku ya. Nggak cuma apa sih di copy terus udah gitu di di di ini aja gitu langsung diambil semua gitu nggak, nggak kayak fotokopi. Karena kan ada yang kadang-kadang, "Ah aku kayaknya mau lebih kayak gimana nadanya," gitu kan, oh dibenerin lagi dibenerin lagi kayak versinya aku lah gitu.
O Tul. Mhm mhm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. M Mhm. Iya iya. Mhm. Mhm mhm.
Gitu jadi hanya untuk alat membantu, itu aku belajar Mbak jadi aku bilang ama suami aku, "Lihat nih coba, eee eee, produksi," akhirnya kayak misalkan bikin foto, "lihat nih aku bisa, eee, tempel, apa sih, foto lagi di atasnya," atau kalau misalkan film, eee, video yang short gitu ya, yang yang pendek itu, eee, ada apa sih kayak aku masukin lagunya lah aku masukin kayak, eee, aku ngomong terus keluar kayak, eee, teksnya gitu kan. Ya pertamanya kan aku juga agak bingung gimana caranya itu ya, supaya bisa kayak begitu, sekarang bisa kan sesuatu untuk aku kan Mbak. Sebenarnya kan bikin aku juga, mikir, otak tuh bekerja gitu. Aku bilang sama dia gitu, "Lihat nih b ada gunanya juga aku berusaha." Begitu Kak sama suami.
Heeh. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm. M A p harus pendekatan dulu ya Kak, jadi ya memang kita kan supaya orang lain tuh paham apa kesukaan kita bisa ikut bagus lagi kalau bisa ikut mendukung apa yang kita suka gitu. Menurut ka eee, kenapa sih ya banyak orang itu suka ngejek hal yang mereka nggak ngerti gitu, suka nge-judge duluan, suka, eee, memberikan stigma negatif dulu, gitu loh? Padahal mereka nggak tahu gitu loh prosesnya tuh seperti apa kayak gitu.
Mhm. Mmm, iya benar, mhm. Heeh, kayaknya memang mereka udah p eee, punya, eee, kurangnya ilmu pengetahuan kayaknya ya, karena s suami aku kan misalkan, bukan kurang ilmu pengetahuan gimana ya, dia dia pintar cuma kan dia gak main main sosial media, jadi dia udah kaes kasih stempel gitu maksud, eee, gitulah, apa gosip lah, negatif lah, apa, orang-orang yang gak punya kerjaan, kayak gitu.
M Mhm. Mhm. Wow, eee Mmm. Mhm, jadi kayak
Dia gak tau, tapi dia gak tau, aku juga pertama liat yang kayak misalkan YouTuber gitu ya, "Ih ngomong main, orang main dikomentarin," gitu, pertama juga aku pikir apaan sih tuh, aneh gitu ya orang ngomong-ngomong tentang ada kan tuh yang ngikutin orang lagi main game gitu, bisa komentarin gitu kan.
Mmm, mmm. Mhm. Wow. Bet mhm mhm, padahal mmm, kenapa itu Kak?
Sekarang anak-anak ngeliat, gitu. Anak aku kan ngeliatin gitu, ngeliatin nih misalkan yang film di di YouTube tuh yang orang, eee, YouTuber-nya ngikutin, eee, gamer lain gitu loh yang orang yang apa, yang orang lagi main gitu kan, dikomentarin "Ih mainannya gini lah nih," ngebahas soal mainan, game gitu. Aku bilang ama anakku ih ngapain sih iseng banget ngeliatin orang, bukannya ngeliatin film gitu, ini ngeliatin benar-benar konten yang sebenarnya tuh, mmm, orang lagi main kamu lihatin, terus dikomentarin gitu kan. Aneh banget, tapi ya ternyata sekarang aku juga terjun sendiri baru lebih bisa mengerti. Mmm, jadi sebenernya minimnya pengetahuan dari orang-orang itu jadi langsung kayak, ngejek atau ya mungkin juga dia sirik juga bisa jadi ya, misalkan dianya sendiri juga nggak sukses dia dah pernah coba, dia nggak sukses jadi ngejek.
Mhm. Betul. Mmm. Memahami ya, mhm, betul. Mhm. Kin, karena Oh, bener sih karena orang lain itu mungkin, suka nge-judge duluan dari luarnya, tanpa lihat yang seperti apa sudah menyepelekan jadi tuh mereka gampang banget gitu loh untuk meremehkan sesuatu. Mereka gampang banget, "Alah apa sih cuma ngobrol-ngobrol di depan kamera, cuma, eee, gak jelas kayak gitu, foto-foto." Padahal mereka nggak tahu hasilnya seperti apa gitu loh. Bahkan kan itu YouTubers yang kayak cuma nge-review s apa ya, kayak mainan anak-anak, kayak squishy kayak git mereka bisa ming mereka bisa apa, menghasilkan sampai puluhan juta. Mereka karena enggak tahu untuk progresnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa jadi, udah meremehkan dulu gitu loh Kak jadi kayak
Mhm. Mhm. Benar. Heeh heeh, eee, iya. Iya iya. Benar benar, ya kan kita gak ngerti ya aku juga pertama begitu di posisi itu, jadi aku pikir aku berusaha menempatkan, sekarang ya suami aku itu gitu karena kan sekarang aku b memutuskan untuk terjun sendiri karena aku akhirnya jadi kayak terpancing karena ngelihatin orang-orang kan oh bla pada, eee, sukses, ada ini, jadi aku juga mikir, "Hmm, kenapa aku nggak coba?"
apa sih kayak gitu, soalnya Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm, mhm, ternyata
Mungkin mungkin ya sedikit lebih terlambat ya, karena kalau lebih dulu mulainya, kan lebih gampangan juga tuh kali sistemnya juga kan.
Mhm. Iya sih iya betul betul ya.
Gitu ya sekarang kan baru dibilang udah banyak banget gitu loh, si content creator itu malah jadi ya, mungkin jadi kadang-kadang aku lihat juga loh kok jadi, cuma orang misalkan, eee, ng ngapain gitu yang yang yang biasa gitu kan, oh dia udah banyak yang nonton gitu Kak, aku masih agak bingung, ya aku pikir, mmm, kita dengan kita terjun sendi terjun sendiri ke dunia itu baru bisa mengerti, kalau nggak susah.
Mhm. Mmm. M Mmm, mhm, betul betul memang, emang apa ya nggak apa-apa sih Kak terlambat, yang kan tidak ada yang namanya terlambat siapa tahu, eee, nanti konten-konten Kakak berkembang terus dapat dukungan dari su oh, jadi kita lihat aja nanti perjalanannya seperti apa, yang penting tetap usaha tetap semangat menjalani hobinya dan, apa pun stigma negatif dari orang-orang atau dari keluarga, ya udah hajar aja yang penting, kita tetap pe apa ya berperilaku positif gitu loh Kak, kan kegiatan yang kita lakukan atau hobi yang kita lakukan itu kan positif, tidak merugikan orang lain kan dan itu, eee, happy apa ya, bikin kita happy, bikin kita seneng jadi
Mhm. Amin amin, iya. Mhm. Iya iya. Iya. Iya benar, heeh.
pikirin orang lain ya udah lah biarin aja mau mereka mikir A-B-C-D-E-F-G terserah, yang penting aku, seneng, happy, dan enjoy. Dan
Iya benar benar, ya ada ada kesenangan sendiri, akhirnya aku juga lihat wah lucu juga ya jadi kayak ketemu teman-teman gitu yang kita gak kenal gitu kan, walaupun mungkin itu basa-basi apa, aku nggak nggak peduli ke situ deh aku nggak mikir jauh ke situ yang ada ya aku tambah stres dong ya, aku ngambil positifnya aja orang menyapa gitu pagi, begitu mereka setia tiap kali tuh kayak apa sih, kayak manggil gitu aku bilang begitu hebatnya dunia m sosial media ini gitu loh.
Mmm. Iy Oh, iya bet Mmm. Iya betul betul, m M karena sebenarnya tuh kalau kita masuk ke dunia sosial media itu pasti bakal bertemu orang banyak kan Kak, berbagai karakter juga bisa nambah relasi, nambah pertemanan gitu. Yang aku rasain, eee, aku kan suka main game ya, jadi aku tuh bisa kenal sama berbagai orang baru gitu loh Kak, aku juga kenal orang tinggal di luar negeri, aku bisa kenal sama teman-teman yang bisa sekarang bantu aku untuk mencari pekerjaan, kayak gitu, jadi benar-benar membantu banget sih untuk dunia maya atau sosial media itu sendiri, git
Mhm mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya iya, jadi nggak sendiri juga nggak nggak selalu negatif ya. Jadi ini benar-benar ngalami ngalamin juga nggak perubahan setelah ada yang ngejek hobi? Lebih semangat apa justru malah berhenti?
Oh iya ben Mmm. Karena aku nggak ambil pusing malah tambah semangat sih Kak, ya udah b bodo amat dengan omongan orang, yang penting aku happy aku enjoy gitu.
Iya. Iya sama aku juga begitu, mudah-mudahan kita sukses deh ya ke depannya.
Hal Semoga ya.